हाँ, खाना बनाने का काम तो अम, मम्मी ही करती है, 1-2 आइटम जो होता है, जो कि अ अ, मेरी, जैसी मेरी बहन जो है वो जो है, क्या मंचूरियन बहुत अच्छा बनाती है, तो वो वो बना देती है एक्स्ट्रा में, साइड में, फिर जाने कि सब कोई अ, सब तो दही बड़ा नहीं खाते हैं। तो मम्मी जो है जो अ, मेन आइटम है वो मम्मी बनाती है, और हाँ और मेरी बहन जैसे मंचूरियन और मैं मीठा में जो है, मीठे वाला जो है आइटम है वो मैं बना देती हूँ, वो आसान होता है। <laughs>
बढ़िया। वो बना देती है, बहुत बढ़िया। तो ये तो अच्छी बात है, जी। ये तो अच्छी बात है कि कुछ ऐसी बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं जो सब लोग डिव अ, मतलब आपस में विभाजित कर लेते हैं, कि चलो ये वो बनाएँगी ये वो बनाएँगी मतलब कि जो-जो अच्छा बनाता है, वो उसको बनाना शुरू कर देता है। बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छी बात है ये कि इसी तरह से कार्य करना चाहिए। अच्छा अगर आपके अ, मतलब कोई भी ऐसे ऐसा एक त्योहार जो आपके जीवन से जुड़ा हो, जिसकी यादें हों इस तरह से, जिस तरह से आपने बताया कि कैसे आयोजन को सँभाला गया? तो ऐसा कोई अनुभव हो तो ज़रूर बताइए।
जिसको जो अच्छा लगता है, हाँ। अ, त्योहार की विशेष बात करें तो मुझे होली का ही होली में ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। अ, क्योंकि होली में ब हर लोग आते हैं, रंग-वंग लगाने के लिए और उस समय कुछ जैसे कि मम्मी जो है, पुआ बना देती है, दही बड़ा बनाती है, उसकी तैयारी मम्मी पहले से ही थोड़ी-बहुत कर लेती है। अ, जैसे दही जमाने वाला काम है, वो 1 दिन पहले कर लिया।
जी। हुँ, हुँ। पुआ बनाना तो बड़ी काम होता है।
हाँ और वही अब मैं कस्टर्ड वाले के लिए कस्टर्ड बनाने के लिए जो फल वगैरह जो है खरीदारी करनी होती है, वो हम 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कर लेते हैं और उसको फ्रिज में रख देते हैं। और उस दिन मैं जो है कस्टर्ड पाउडर में मस्त अच्छा-सा अ, बहुत ही ए अ, टेस्टी क है कस्टर्ड बना लेती हूँ।
जी।

अ, अदि वैसा होता है तो मम्मी जो है उसमें चाय जो है हर मेहमान को देना होता है, तो मम्मी बोल देती हैं चाय बना दो आंटी के लिए, अंकल के लिए। तो फिर मैं जो है चाय बनाने वाला काम कर देती हूँ। अ, च उसके बाद उसके साथ-साथ यदि अ, कुछ स्नैक्स रखना हुआ तो हम वो तो घर पे बिस्किट वग़ैरह हमेशा रहता ही है और मिक्सचर नमकीन रहता ही है, तो फिर वो हम लोगों वो तो बना बनाया रहता है। तो या फिर बाज़ार से खरीद के लाते हैं। तो वो हम चाय के साथ जो है अ, मेहमानों को दे देते हैं।
जी। बस आप चाय और नमकीन ही देती हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसे मेहमान आएँ जो खाना खाएँ आपके घर पे आके या फिर 2-3 दिन रुक जाएँ त्यौहारों पे?
अच्छा, वैसे तो रिश्तेदार वग़ैरह जो हैं वैसे तो आते हैं, जो रुकते हैं अ, तो उनकी यदि रुक
तो कुछ विस्तार से बताइए ना।
<chuckles> और क्या विस्तार से मतलब यही है हम मैं तो इतना ही करती हूँ। मैं ज़्यादा मेहमानों के साथ बैठती नहीं, नमस्ते करके चली जाती हूँ, बस चाय बना देती हूँ। मम्मी बोलती है क्योंकि मम्मी को पता है बस चाय के अलावा और उससे नहीं होगा, तो मैं तो उतना ही करती हूँ। उसके बाद तो सारा कुछ मम्मी ही करती है। मतलब कोई रुकता है तो फिर मम्मी खाना जो है, जो तैयारी जो होती है अ, वो कभी-कभी मेहमान जो हैं खुद ही साथ में मिलके तैयारी कर देते हैं। तो मुझे ऐसे अ, घुसना नहीं पड़ता है। <giggles>
अभी कोई चुनौती है आपके सामने? ये भी बड़ी अच्छी बात है। कुल मिला के आप फ्री रहती हैं बाकी लोग काम करते रहते हैं, है ना? यही है बस, है ना? बड़ी ही मज़ेदार बात है कि आप बिल्कुल शांति से बैठती हैं। जी। देखिए अभी तो आप
<giggles> अरे! मेरे को कोई काम नहीं करने देता। <chuckles> मैं बोलती हूँ मैं मदद करूँ, लेकिन कोई बोलता है नहीं-नहीं, हम लोग हैं ना, हम लोग कर लेंगे।
करने ही नहीं देते हैं, है ना? कहीं न कहीं घर का पैंपर बच्चा, उसको क्यों ही मदद करने दे रहा है, क्यों ही तकलीफ़ देनी है बैठे-बैठे खाओ आराम से मम्मी बना रही हैं और खाते जाओ, ये भी तो एक मज़े की ही बात है वैसे तो। चलिए
<chuckles> हाँ, वो मौका क्यों छोड़ना ज य कि जब मौका मिलता है तो हम लोग तो खाते-पीते हैं, बातें करते हैं।
बिल्कु हाँ।